¿Tú?
Sí, también. Disfrutando el clima.
Qué bueno. Oye, ¿qué papel juega la comida, en la identidad cultural? ¿Crees que es importante?
Sí. Sí, sí, sí. Yo soy mexicano y, eh, ha jugado un papel muy, muy importante, eh, toda la alimentación que he llevado, eh, en mi identidad o cómo me siento. De hecho, me siento muy orgulloso de mi país, y de mi comida, y de mi cultura. Entonces, creo que es, un "sí" rotundo, para mí. ¿Y tú?
Okey. Ujú. Igual. <chuckles> Sí. <chuckles> Yo igual. O sea, igual que tú, soy mexicana. Y me encanta que, muchísimas personas de todo el mundo, amen nuestra comida. O sea, es como como que te están elogiando, ¿no? O sea, hasta como que te sientes, superfeliz, cuando dicen: "Ay no, es que mi comida favorita, es la mexicana". Aunque luego, por ejemplo, en Estados Unidos, les dices: "Ay, ¿y cuál es tu restaurante favorito? Y te dicen: "Taco Bell". Y tú: "¿Qué? Eso no es mexicano", ¿no? <chuckles>
Ajá. Eso. <chuckles> Sí. Taco Bell <chuckles> No. No, eso es eso es eso es otra No voy a hablar mal de otra cocina, pero eso no es l ah, al menos lo que con lo que yo crecí, ¿no?
<chuckles> Exacto. Exacto, o sea, a mí me dice mi esposo: "Velo como Tex Mex". Y yo: "Mm, okey. Pero, o sea, mexicano no es". Sí.
Eso ayuda. Créeme que sí, créeme que sí, eh, afortunadamente, mi esposa, eh, le gusta mi la comida mexicana, también. Entonces, pues no no hemos tenido asuntos. Y yo la he enseñado, a a qué es lo bueno. Pero eso es una buena forma, decir: "Ah, es Tex Mex". Y ya, con eso te quitas de
Ajá. Qué bueno. Okey, perfecto. Ujú. Sí, sí, exacto. Ya sabes que no estás esperando, literal, comida mexicana, ¿no? ¿Tú sabes cocinar?
Sí, claro. Me encanta cocinar, y cocino mucho con mi familia.
Ay, qué padre. Que bueno, eso eso es muy bueno. ¿Crees que la comida puede como que contar la historia de algún lugar, una comunidad?
Sí, definitivamente. En México, como tú sabes, pues, hay muchas a pesar de que la comida mexicana es famosa, eh, también dentro del país existen muchos lugares y muchas regiones donde, sí representan el lugar, ¿no? O sea, no es lo mismo comerte comida del mar en Veracruz o o o o en el sureste o en o en Culiacán o o o que comas comida más del centro, que es más, este, menos del mar, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Sí, eh es parte de contar, eh, ¿qué se comía, por qué se comía? Y hay muchas historias en las comunidades de de, ¿por qué es que están consumiendo ese tipo de alimentos?, por ejemplo, ¿tú qué piensas?
Ujú. Sí. Tantas variedades. Sí. <chuckles> Exacto. Sí. Ujú. <chuckles> Así es. Ajá. Ajá. Sí, o sea, igual que tú coincido y es como que superimpactante, ¿no? O sea, toda la variedad de comidas que tenemos dentro del país. Porque a lo mejor aquí a cualquier persona o a cualquier persona en el mundo le dices "comida mexicana" y pues lo primero que se imaginan son tacos, ¿no? Entonces es pero okey, pero tenemos muchas variedades de tacos, tenemos los catos los tacos al vapor, este, pues los tacos normales, am, los dorados, entonces es como que, ¿cuáles son los árabes?
Ajá. Ujú. Tacos, sí. Sí. Los árabes. Son los que lleva los que son de tortilla de harina.
Mm, esos nunca los he probado, ¿eh? No, ¿en Sonora? Okey. Yo vi unos Okey, yo vi unos en Sonora que eran de tortilla de harina, así como una tortilla gigante, pero no sé cómo se llaman, creo que también tienen como que un nombre, pero no sé cómo cómo se llaman. Y, pues, sí eh, o este, ajá, los voy a probar.
¿No? Esos se comen mucho en Pue en Puebla. No, Puebla. Ajá. Sí, un día que puedas, investígalo. Tacos árabes en Puebla, son de los más ricos que me he comido yo.
Ay, okey, sí, los voy a buscar. A ver, este, bueno, aquí, pues, no me los voy a poder comer, ¿no? Pero a ver si un día que vaya a México, este, y voy a Puebla, eh, a ver si los los pruebo. Y, pues, sí, la comida cuenta las historias, ¿no?, de cada comunidad diferente. Como tú dijiste, o sea, un platillo lo preparan de diferentes formas, hasta las enchiladas, ¿no? ¿Cuántos tipos de enchiladas no tenemos? <laughs>
<giggles> Si. Uy, sí. Mm. Verde, rojas y con diferentes eh, arriba, ¿no? Puede llevar col, puede llevar lechuga, puede llevar, em, ¿qué más? Cebolla, aguacate, jitomate.
Exacto. Cebolla, la crema ajá. ¿Sabes qué me causó como mucha curiosidad? No sé si tú has visto creo que es el pozole guerrerense que le ponen como muchísimas cosas, huevo, chicharrón.
Crema. Ajá. Le ponen chich chicharrón, queso.
Ajá. Una vez lo probé, está rico pero yo no le puse huevo ni, ¿qué más?, ¿creo que eran sardinas?
Aguacate. Ah, no sabía de la sardina.
Sí, no sé si es en ese de Guerrero o es otro diferente, pero hay uno que lleva sardinas. Yo la verdad no le puse todo eso porque dije: "Ay, no, como que no me llama la atención". <chuckles> Pero sí, cuesta mucho lo la comida de cada lugar y comunidad, ¿tú cómo crees que influye en tradiciones familiares o las celebraciones?
Ujú. Pues mucho. Mucho, porque, pues, no sé, tan solo un ejemplo, hablabas del pozole, o sea, yo no puedo ver el pozole sin pensar en el día de la independencia, ¿no?
Ujú. Ujú. Exacto. <chuckles>
Eh, o sea, p eh, va junto, va junto, entonces, eh creo que está tan arraigado a a ciertos momentos que que lo juntas, ¿no?, o por ejemplo, el pescado en en Semana Santa, en cuaresma.
Sí. Ajá. Así es. Ujú. Ajá, sí, totalmente.
El pescado seco y todo esto que, de pronto, tú ya relacionas con esa tradición familiar o
La comida ajá, la fiesta, sí.
Ajá, no sé si tú tengas ejemplos de alguna otra comida que que que te recuerde alguna tradición o alguna época o o fecha en particular.
Ujú, pues mira, por ejemplo, septiembre, aparte del pozole, ¿sabes?, también que es como que, escucho septiembre y se me viene a la mente, los chiles en nogada, ¿te gustan?
Ajá. Sí, claro, sí, por supuesto.
Ay, yo solo los probé, creo que una, o no, 2 veces en mi vida y creo que todos los días se me antojan, pero bueno, aquí en Estados Unidos no los voy a encontrar. Otro que se me como que se me asocia es el lomo relleno para navidad, no sé si tú o el bacalao que no me gusta en navidad también. <chuckles>
<chuckles> Sí. O o la pierna, no sé, también a mí se relaciona la pierna de cerdo en Navidad.
Ay, que sí. Sí, mechada. Sí, así es. Y ese creo que también lo usamos para año nuevo, ¿no?
Sí, sí, bueno, está es el -el maratón Guadalupe Reyes, ¿no?
<chuckles> Sí, así es. Y es chistoso, o sea Ajá, cómo para nosotros influye esta comida, así que relacionamos cada cosa. Creo que por ejemplo, para los americanos lo único que relacionan es pavo con Día de Gracias, ¿no?, o sea no hay como otra festividad que se relacione con alguna comida o, ¿conoces tú alguna?
Empieza empieza ahí con la virgen. Sí. Sí es cierto. Sí es cierto, cada que lo pones a pen me pongo a pensar. Porque el 4 de julio, ¿qué hacen? Pues, no, sí, hacen sus hot dogs.
Ujú. Yo no, ¿eh? Mm, nada. Su oy, sabes que como sus barbecue y eso, ¿no? Ajá.
Barbecues, ajá, que ponen carnita a asar, que no son como las carnes asadas de nosotros, sino es como
Sí. Exacto, es totalmente diferente. <chuckles>
es diferente, pero yo creo que sería esa, por ejemplo, lo que dices ya del pavo en Thanksgiving.
Ujú. Ujú.
¿Qué más? Es que sí es cierto.
Tú, por ejemplo. ¿Relacionas alguna como tradición con carne asada o no?
¿La carne asada nor la la mexicana?
Ajá, sí.
No, no como tradición, pero sí como verano, ¿no? Verano verano es, cerveza y y carne asada, no sé.
Sí, cervezas. Un juego de fútbol. <chuckles>
Fútbol, ándale el mundial o o no sé, me recuerda eso, eh, hay varias ahora que lo pones, pues es buen punto ahora que me pones a pensar eso, sí me sí me recuerdo. No sé, creo que, eh, especialmente, y tenemos suerte de ser mexicanos, y hay muchas tradiciones que van juntas con con las celebraciones, eh, y y y la comida siempre está presente, ¿no?
Sí. <chuckles> Sí. Sí. Así es. Ujú. Sí, creo que es lo más importante, ¿no? Creo que como mexicanos, es superimportante, para nosotros la comida. Y súper elaborada, ¿no?, o sea, comida, de que el mole con 1000 pasos, 1000 ingredientes. Y estas recetas, típicas de las abuelas. <chuckles>
Sí. Sí. Qué bueno, que cada mole, es una diferente. Sale diferente, ¿no? Pero igual, sabe igual de rico. Yo sé. No sé, a lo mejor en dentro de este tema, ¿se te ha ocurrido o has notado, que hay cambios en tus gustos? ¿O en la comida típica de tu cultura, debido a la globalización? ¿O o, ¿que hay esta, interculturalidad entre entre diferentes razas?
<laughs> Así es. Ujú. Ujú. Pues mira, por ejemplo, ahorita, sí he notado como cambios en mis gustos, desde que estoy viviendo acá en Estados Unidos, pues tenemos muchísima variedad, ¿no? O sea, hay tantas personas, de tantos lugares del mundo, diferentes, que traen sus comidas, que el México, a lo mejor, no tienes esta opción. Para mí, en México, la ciudad donde vivía, nunca iba a encontrar comida india, y aquí la encuentras en todos lados. Entonces, sí he notado cambios en mis gustos. Ahora me encanta la comida india, pero pues, obviamente, también no cambio, la comida mexicana, por nada. <chuckles>
Sí. Ajá. Sí. Cierto. No, nunca, nunca. Esa está, como ahí de cajón, siempre, y y y y siempre la vas a comer. Pero yo creo, que eso sí nos ayuda, a cambiar nuestros gustos, como tú, ¿no? O sea, yo por ejemplo, a mí se a mí, me hizo mucho acercarme, a la comida asiática.
Sí. Ujú. Okey.
Fuera de la japonesa. O sea, porque es casi ¿Qué será, la? ¿Cuál es la que más comemos, que es común? Japonesa y China, ¿no?
Ajá. Sí, sí. Yo creo que sí.
Pero a mí me acercó mucho la coreana, la la de Vietnam, la de Tailandia, y me doy cuenta que
Okey. Ay, súper picante. <chuckles>
que es superpicante, que es igual de con muchos ingredientes y con muchos especias, y que no me no me espanta, pues, o sea, no es así como de: "Ay, ¿qué es esto, no?". O sea, no, al contrario, como ya traemos la enseñanza de comer de todo.
<chuckles> Sí. Exacto. Ajá. El picante ahí, sí. <chuckles>
¿No sé si te ha pasado a ti eso?
Sí, totalmente, me ha pasado, o sea, mm, recuerdo mucho una vez. Creo que fue la primera cita con mi esposo, me llevo a un restaurante tailandés, y él era así de que: "No, pica, pica demasiado". Ya sabes que te ponen como 3 niveles de picante, ¿no? Y yo: "No, tú dame el más picante". Y las meseras así como que: "Se va a morir". Y me lo estaba comiendo y ellas así de: "¿Estás bien?". Y yo: "Sí, pues es que soy mexicano, o sea, como picante, ¿no?". Entonces está padre como que encontrar a lo mejor condimentos o sazones que no son iguales, pero son parecidos en otras culturas.
Uy, qué rico. Sí. <chuckles> Están bien intensos, ¿no? Así picantes y porque el picante también es rico el el la comida india que tú dices. A mí se me hace muy rico el picante de la comida india.
Así es. Sí. Sí, s y son diferentes, ¿no? Porque ya sabes que ellos usan como mucho yogurt. Nosotros, o al menos yo no recuerdo recetas que usen yogurt. Entonces son estos contrastes, ¿no?
No mucho. Sí, como que saben mezclar mucho lo lo lo dulce con lo picante y hacen así su Por ejemplo, el el curry de la India es dependiendo de cuál sea, pero híjole, cualquiera yo me lo como sin problema con arroz, ¿no? Por ejemplo.
Así es. Ajá. <chuckles> Eso es bueno. Sí, ese ese es bueno y Exacto, y como dijiste, o sea, la cultura mexicana son de: "Te lo tienes que comer", o sea, no importa si lo ves feo, te lo tienes que comer. Y aquí, por ejemplo, en Estados Unidos son los papás de: "Ay, ¿no te gusta cómo se ve la comida? No te la comas, está bien". Y nosotros crecimos con el de "Te comes todo". Ajá, exacto. <chuckles>
Sí, y cualquier carne. Sí. No te vaya hacer daño. <chuckles> Sí hay muchos memes en TikTok de que como: "Te lo comes todo, te lo vas a acabar, no hay nada en la casa". No, siento que a lo mejor tenemos una ventaja porque, mm, eh, yo siento que sí va a ir cambiando la globalización y todo esto cambia, eh mucho a la gente, pero siento que estamos a en avanzada porque ya conocemos, eh, nuestro paladar está como como entrenado, ¿no? Y no nos da miedo a veces intentar cosas que se sienten un poquito más complejas, ¿tú qué piensas?
<chuckles> <chuckles> Exacto. Ajá. Sí. Sí, así es. Diferente, sí. <chuckles> Tienes razón. ¿Y tú qué plato o comida te hace sentir más conectado con tus raíces, con México y por qué?
Uy, hay varios, la verdad es que hay varios, pero, yo creo que no hay nada como como unos buenos tacos al pastor.
Okey. Ay, ¿de trompo? <chuckles>
Sí, de trompo, claro, con su piñita. Y que sean, de los que son, así con la laminita. O sea, que son
Sí, sí. Sí, de los oaxaqueños. O sea, yo si no veo, oaxaqueños en la taquería, no se me antoja. <chuckles>
No. Sí, sí, sí. Que tiene que estar la laminita. O sea, es así. Que se vea la que la cortaron súper delgadita.
Delgaditos, sí. Sí, que hasta está co no sé cómo lo hacen. O sea, porque te los dan delgaditos, y está como doradito, ¿no? Muchas veces el trompo, está ya, como quemadito. Esos son los ricos.
Esa. Sí, ¿sabes, quién hace lo mismo? Em, los los cuando comes ¿Has comido shawarma?
Sí, los griegos, con el sí, el shawarma. Es superrico también, así delgadito.
Ajá, también hacen eso. Lo que hacen es cortan las súper laminitas, y los ponen en la en el fla en el en el asador. Tantito, de un lado y del otro, y por eso, es que queda así como cruji un poquito crujiente. Me recuerda mucho, a los tacos al pastor.
Ajá. Sí. Mm okey. <laughs> Sí. ¿Qué otra comida tienes?
El pozole. No, el pozole el pozole. No podría ser más mexicano. El pozole, yo creo.
Así como que, te conecta el pozole, sí, igual. Ujú. <laughs> Sí, ¿verdad? Yo creo que ese, es el que a mí, más me conecta, ¿eh? O sea, como que es, México, y digo: "Pozole". <laughs> O sea, es como no sé por qué.
Sí, este, es que tiene todo, tiene todo y además puedes cerrar si no te gusta el puerco, por ejemplo, pues, lo haces de pollo.
Ujú. Ujú. ¿Cuál es tu pozole favorito?
O hasta inclu El verde.
Oh, y a mi igual de pollo. Sí, el rojo no me gusta, ¿a ti te gusta?
El rojo sí me gusta, eh, pero no sé, el ver el verde lo como con más gusto, no quiere decir que el rojo no, pero o el blanco también, porque, pues, yo le echo el picante que yo quiero. Pero el verde, no sé, tiene y de donde yo estoy no comemos polo pozole verde, comemos pozole rojo. Pero soy de la Ciudad de México. Pero
Okey. Okey. Okey. Ajá. <chuckles> ¿De dónde eres? Okey.
pero el verde y le agarré mucho gusto, ¿no? ¿Alguna vez fuiste a la casa de Toño?
No.
No fuiste a la Casa de Toño. Es una es una red de
No, ¿era bueno?
Sí, es una red de restaurantes en la ciudad que es puro pozole, o sea, pozole es su su plato principal y te pe oh sí, tienes que ir, mm, en serio tienes que ir. No es es algo es como que tienes que ir al Ángel de la Independencia, en serio.
Okey. Okey, tengo que ir, entonces. <giggles> <chuckles> Okey. Okey, perfecto. <chuckles>
Entonces, espero que si logras probar, eh, ahí el pozole ya lo tú le des el el rating que se merece. Pero yo creo que el pozole, para mí, y estamos de acuerdo, en que sería lo que más me conecta, tal vez.
Okey, perfecto. Ajá, sí, pues, yo coincido contigo, ¿eh?, este, también para mí, el pozole es algo que como que es el que más me conecta con la cultura. El rojo no me gusta, sin embargo, mi cuñada es americana, no sé de dónde sacó una receta de un pozole rojo delicioso, que hizo la Navidad pasada. Sí, me encantó. Entonces, bueno, pero tengo que probar este de la Casa de Toño. Cuando vaya a México voy a probarlo y ya después te cuento qué tal. <chuckles>
Sí. Le salió bien. <chuckles> Sí, está bueno, en donde sea, y está está en áreas seguras, está en la zona rosa, todo lo que es el centro, donde hay mucho ah, mucha seguridad.
Okey. Okey, perfecto. Perfecto, pues, a ver si voy para septiembre, para ahí conectar más con esta cultura mexicana que que compartimos. <chuckles>
No, qué bueno. Un gusto platicar contigo y que pases muy buena tarde.
Igual, igual, gracias.
De nada, hasta luego.
Bye.
Bye.